فأنا قعدت أبُص حواليّا فلقيته واقع تحت رجليّا، في موبايل واقع تحت رجليّا. وموبايل لا، لا، لأ مش تليفون أي حد خالص، حتى سألت السواق ساعتها قال لي لأ مش تبعي.
اهم. مش تليفونِك ولا تليفون السواق، آه. آه، عملتِ إيه ساعتها بقى؟
فقل التليفون الصراحة كان مغري جدًا، التليفون كان جميل.
<laughs> ع حسيتِ إنك عايزة تطمعي فيه للحظة؟
لأ، لأ ح حقيقي ما حسيتش ولو لوهلة كده خالص، آآ آه، آه آآ رديت على الشخص اللي كان بيتصل فكانت بنت يا عيني ومخضوضة جدًا، جدًا بتقول لي والله العظيم أنا شكرًا جدًا إنِّك رديتِ عليّا، آآ أنا هادِّيكِ أي حاجة لو ادَّتيني التليفون، قُلت لها لا تديني إيه؟! ده تليفونِك، تدِّيني أنا ليه؟ أنا مالي.
امم، اتعلمتِ بقى. آه، عملتِ إيه؟ آه. يا عيني. هي كانت خايفة، خايفة إن حد يعني يطمع فيه وكده، آه فهمت.
خايفة إن حد ياخده بالضبط، آه أو حد يطلب لأن أنا اتعرضت برضه لموقف شبه كده تليفوني ضاع، وحد طلب مني مبلغ عشان عشان يرجعه لي.
امم. ليه لأ، ليه كده يعني أنتِ شايفة إن ده تصرف مثلًا صح، أصلًا؟ إن حد يعمل كده؟
لأ ده تصرف قذر أساسًا تصرف زبالة.
حقيقي، أصل الحاجة بتقول إن هي مش بتاعته، فسألتِ نفسِك ليه يطلب مبلغ وكده ف امم.
ف بالضبط. آه مجرد ما رجعها لِك بس، اللي هو ادِّيني ادِّيني حقي، حقك في إيه؟! أنت خ أنت لقيته بالصدفة، هو أنت قعدت تدوّر عليه وعملت مجهود يعني، أنت إيه، هو إيه يعني إيه حقك؟!
صحيح. واديتِ له بقى مبلغ مقابل إنِّك تاخدي التليفون بتاعِك.
اضطريت لأن التليفون كان جديد، فيعني مضطرة، امم. المهم الموقف التاني بقى إن أنا آمم آه كلمتها وأ واتفقنا على مكان معين نتقابل فيه كانت أختي معايا ساعتها، واتفقنا ووصلنا مكان، ولقيتها بقى جايبة لي شوكولاتات كتير وبتاع، قُلت لها على فكرة ما فيش أي داعي ما فيش هي هي مبسوطة إن أنا واضح إن هي اتعرضت لموقف شبهي قبل كده. <laughs>
مغصوبة، مغصوبة على كده. أ آه. حلو أوي. إيه ده، إيه ده؟ آه، ده كانت خايفة، خايفة جدًا إن التليفون ما يرجعلهاش أصلًا، كانت شبه فقدت الأمل.
بالضبط، آه.

وأنتِ صغيّرة بقى كنتِ مقتنِعة بالكلام ده والّا شايفة إن الكلام لأ؟
آآ لأ، الصراحة فضَلت مش مقتنعة وعملت الموقِف تاني وتالت وبعدين حصَل معايا أنا الموقِف بقى.
إمم. آه، الفلوس بقى وقعِت منِك أنتِ؟
يعني أنا اللي ضيّعت فلوس، آه
وحصَل إيه ساعتها؟
ضيّعت فلوس ورُحت في نفْس المكان، مشيت في نفْس المكان اللي كنت فيه، وما لقيتش الفلوس طبعًا.
أيوه. ف فاعت خدتِ بالعِبرة بقى اللي هو ي
فحر آه حرّمت بقى والله، قُلت والله لو لقيت كام، يعني أنا مرَّة أفتكِر إن أبويا آمم، كان طالِع وكان في جنبنا مسجد كده جنبه شجرة كبيرة و وأ أ هو حأ لاحظ إن في حاجة كده كبيرة، يعني مش يعني مش ورقة مرميّة، في حاجة كده كبيرة، فهو بيبُص لقاها مبلَغ كبير أكتر مثلًا من 10.000 جنيه محطوطين في في في أستِك، آه كتيرة أوي، فهو قال إزاي أ أصل دي حاجة كبيرة، إزاي هتُقَع.
إمم. حلو. حاجة كبيرة أوه! ده فلوس. إمم. صحيح.
فهو بلّغ ال الناس صحابه اللي تحت، اللي دايمًا قاعدين في المكان يعني، في الشارع، إن لو حد جِه سأل إن في فلوس وقعِت منّه، أي آآ هُم ينادوه.
إمم، إذا كان آه، يعني هو خَدها تحت مسؤوليته الشخصية إن هو عايز يوصّلها لصاحبها أحسن ما يسيبها مكانها، آه فهِمتِك
بالضبط. بالضبط، صحيح، بقى هو خايف حد ياخدها بقى، أصله مبلَغ كبير. ف فعلًا آه، ففعلًا حد جَه وقال له والله كان في مبلَغ كذا، بالشكل الفُلاني كان محطوط كذا، بس أنا سَهيت وقُمت
صحيح. ممكن حد يطمَع يعني فيها كده. آه. إمم.
وما أخدتش بالي وكده، فرجّعهم له وخلاص.
ووصّله بقى في الآخِر للشخص ده؟

منطقي فكرة حلوة بصراحة إن أنتِ ب عكستِ الدور عليه، بحيث إن هو يفهم إن أنتم زعلانين من حاجة معيّنة أو موقف معيّن مضايقكوا فهو هيتضايق من نفس الموقف لو اتكرر فيه، آآ، سمع لِك بقى والّا كبر دماغه؟
بالضبط. امم. بالضبط ف لأ، سَمع سَمع لأنه هو مع بص الط الأطفال عمومًا مع أي حاجة مع التكرار، ب بيستوعبوا الفكرة تلقائي، هم بيحسوها إن هم اتولدوا بيها لما بيكبروا شوية كده، أي حاجة في الطفل وهو صغير، لا، بتفرق جدًا يعني ال الأهالي بجد لو اهتموا بده، هنلاقي جيل مختلف خالص الفترة الجاية والله.
صحيح. آه. صحيح، آآ، بس دي صحيح، ده حقيقي. امم. هي حرفيًا زي زرع زي إنّك بتزرعي حاجة، زي ما بتزرعي النبتة هتلاقيها كبرت شجرة، نفس القصّة برضو الطفل ده هتزرعيه على حاجة يطلع على حاجة.
بالضبط. بالضبط، الاهتمام الاهتمام بيفرق أوي.
صحيح آآ حبيتِ ت تتعاملي معاه بطريقة كده يعني آآ بتقولي له لأ، وبتكلميه بهدوء وكده م ليه ما اتعاملتيش مثلًا معاه بعصبية وحسّيت إن الموضوع ده مضايقِك، فضلتِ ليه إن أنتِ ت تتعاملي معاه بالطريقة دي؟
آآ لأ، هو أنا كنت ضد العصبية من الأول لأن أنا وأنا صغيرة لما كان حد برضه بيتعصب عليا
امم.
أ كنت باقفل دماغي.
بيقلب الموضوع بشكل عكسي.
أب باعند، آه، يعني أنت ب ده بيضايقك، طب أنا هاعمله.
آه. <laughs> عناد، صحيح. فأنتِ اتربيتِ على ال
والله آه، والأطفال على فكرة أنت يعني الأطفال معظمهم كده.
دي حقيقة أنتِ اتربيتِ بقى على ال الهدوء وإن ال المعاملة تبقى بالراحة فحبيتِ إن أنت ت تعملي ده في أطفالِك، هل بقى أخدتِ من الدروس القديمة وبدأت تديها لهم غير الدرس اللي هو بتاع آآ، كل حاجة في مكانها و ولصاحبها، في دروس تانية قدرتِ تعمليها؟ قولي لي.
آه، آه هاقول لك بالنسبة لل الجملة اللي لسه قايلها، إن أهلِك اتعاملوا معاكِ بهدوء وكده
آه.
أنا كان يعني هم اتعاملوا طول الوقت معايا بهدوء، بس كان في موقف واحد

آه، ب هي اللي مربيّاكِ بقى.
دي حاجات تانية خالص بقى. آه، يعني هي هي فعلًا اعتبَرتني عشان شافتني بقى صغنّنة وهي برضه كانت في مرحلة المراهقة، فمبسوطة أوي بفكرة إن baby صغنّن عندها وأختها وبتاع، فكانت هي حاسّة.
حلو. اتعمَلِت اتعاملِت معاكِ إن أنتِ بنتها.
بالضبط، بالضبط، حاسّة بال بال بالحنان، يعني إن هي م إن أنا إن أنا إن أنا ممكن أبقى مامتِك عادي.
آه. آه، ما حاجة كويسة دي.
آه، دي كانت لذيذة جدًا، آه.
طيب، أنتِ آآ الدرس اللي أنتِ اتعلّمتيه بالذات اللي هو بتاع ال بتاع الفلوس ده آآ، نفسِك إن أنتِ تتعلّمي بيه أكتر من حد، وتكملّي فيه ف دي حاجة كويسة أوي. هل في بقى موقِف اتعرّضتِ فيه آآ، نصَحتِ فيه الشخص اللي هو، يعني مثلًا زي اللي خَد منِك التليفون وكان عايز مبلَغ، قدِرتي مثلًا تتكلّمي معاه واَّلا الحد اللي بيبقى واخد الموضوع بشكل مصلحة كده ما بتقدريش تتكلّمي معاه أو تنصَحيه؟
إمم. إمم. آآ، لأ، أنا في العادي ما باتكلّمش مع ناس أنا عارفة إن دماغهم مقفولة.
إمم.
اللي هو، هو أنا عارفة إن هو مش هيسمَع أصلًا، يعني أنت
هو رافِض الفكرة أساسًا.
هو مش رافِض الفكرة، هو هو م هو رافِض الفِهم <giggles> يعني هو مش عايز يفهَم أي حاجة، فاهمني؟ فمش هاتناقش معاك ومش هانصحَك أصلًا.
صحيح. ما هو خلاص، ما هو طلَب منِك ال ما هو طلَب منِك فلوس على حاجة مش مش بتاعته أصلًا.
بالضبط، بالضبط، مش هانصَحك أساسًا. أنا اللي باحاول أعمله بقى في الدايرة اللي حواليّا اللي أنا عارفة إن أنا منقيّاهم، إن هُم حواليا وولادي طبعًا، يعني ابني عشان لسه صغنّن شوية فكان في موقِف حصَل مشابه لكده الله يخلّيك، مشابِه لكده فقُلت له أنا كنت حاطّة حاجة مكانها هنا.
إمم. دول ممكن يسمَعوا. آه، ربنا يخلّيه، إمم.

فمامِتها اتأخّرت شوية، شوية، شوية، طبعًا خلاص الف المَدرسة فاضية، ما فيش حد في المَدرسة. ف بالضبط، والحارس بقي. آآ فضلنا كتير أكتر من ساعة، فقُلنا ندخل نلعب، نطلّع الكوّر وبتاع فنلعب جوّه عُقبال ما مامِتها تيجي. أنا مش عاملة حسابي بقى إن بابا وماما مستنّيني.
آه. ما فيش غيركم أنتم الاتنين. إمم. يع تسلّوا وقتكم. آه. مش في دماغِك، أنتِ كل همِّك صاحبتِك إن أنتِ تستنّي معاها.
مش في دماغي آه. أنا هاخلّص وأروّح. يعني أنا باعمل حاجة خير دلوقتي، أنا ما سِبتش حد لوحده، أنا ده اللي أنا في دماغي وأنا صغيرة
جميل. جميل.
إن أنا م باعمل حاجة بالضبط. باعمِل حاجة بطوليّة. <chuckles>
اش تعملي حاجة حلوة. إمم. <laughs> جميل. آه صحيح، تفكير مضبوط.
والله. فأنا طبعًا بعد ما هي مامِتها جات وكده، أنا روّحت متأخّر فعلًا، كان عدّى مثلًا ساعتين ونُص، 3. هم في الساعتين ونُص دول، هم بيلفّوا الشارع
آه. يا نهار أبيض!
وجُم المَدرسة، بس المَدرسة بابها شِبه م م مقفول، موارِب كده والناس كُلّها طلِعت، فهي ما فيش حد جوّه.
آه. ما يشوفوش الم آه. يا نهار أبيض!
فاهمني؟ ف فخلاص شكرًا ها إحنا البنت اتخطفت، البنت حد عَمَل فيها حاجة خلاص، ما في فين، أنتِ فين؟ أنتِ مش موجودة.
آه. صحيح. قِلقوا طبعًا عليكِ آه.
طبعًا. فأنا ماشية بقى باترنّح وأنا م راجعة. <chuckles>
مبسوطة بقى، مستنيّة صاحبتِك وأهلها و
<chuckles> أنا عايزة بقى أحكي الموقف اللي أنا عملته النهارده.
عاملة موقف بطولي، فعايزة تشاركيه مع أهلِك.
آه. أنا لقيت الشارع كُلّه والله العظيم حرفيًا الشارع كُلّه، أنتِ كنتِ في <chuckles>
يا نهار أبي الناس كُلّها بتدوّر عليكِ بقى.
وأنا طبعًا أنا أنا اتخضّيت، أنا قلبي وَقَع في رجليّا، اللي هو في إيه يا ت يعني أنا كنت فين إيه! كنت في المَدرسة.
إمم. ما كنتيش فاهمة إيه الغلط ال اللي حصل.
لأ، أنتِ ما كنتيش في المَدرسة، لأ أنا كنت في المدرسة والله. <laughs>
يا نهار أبيض!
وطبعًا بقى ساعتها لمّا طَلَعت بقى البيت وكده، كان الموقف مش لطيف، مش ألطف حاجة مع بابايا.
إمم. أكيد طبعًا.